Ini uniknya sebenarnya ini ya, Kak, ya karena aku udah ngikutin tes personal color jadi aku jadi tahu nih ternyata personal warna diri aku itu ternyata di true autumn. True autumn sendiri itu kayak warna hijau, warna kuning, warna merah, yang pokoknya warna gojreng-gojreng gitu lah cuman yang menyatu dengan. Ada autumn-nya gitu nah it heeh.
Ah, oke. Heeh heeh. Oke oke. Heeh heeh, oke sebentar sebentar nah ini Kakak kan melakukan tes personal color ya emang, kalo dari FYP sendiri sih, eee, FYP TikTok ya biasanya, itu sekarang lagi emang lagi ngetren banget sih kayak, mmm, kita tuh apa sih outfit yang cocok sebenarnya buat kita? Nah kayak gitu kan nah, itu kan nanti kita bisa kayak nyari pencarian apa gitu ada kata kuncinya gitu kan nah, Kakak sendiri latar belakang, eee, men melakukan tes personal color ini tuh apa nih, Kak? Aku pengen tau.
Iya benar. <chuckles> Heeh, benar. Basic-nya itu karena itu waktu itu tuh aku juga jadi pembicara jadi kayak kolaborasi antara aku yang sebagai freelance, jadi aku jadi pembicara lah di situ gimana mendapatkan cuan walaupun dari rumah tapi, pekerjaannya itu bisa menjanjikan untuk tahun-tahun berikutnya nah karena karena aku jadi pembicara jadi dari agensi By Yours-nya itu sendiri kayak menggratiskan aku lah untuk bisa tes personal color itu, nah awalnya tuh gara-gara itu tapi cuman. Ternyata kayak, "Wah ternyata worth it juga," gitu untuk dicoba biasanya itu sih awal mulanya, Kak.
Mmm. Oke. Mmm. Oh gitu oke. Oh oh oke itu mhm. Heeh heeh, itu tes personal color-nya itu, eee, menggunakan apa nih, Kak pada saat itu? Aplika aplikasi gitu apa?
Mmm, maksudnya kayak menggunakan kenapa?

Biasanya kalau perkumpulan itu kan termasuk informal tapi yang haru mengharuskan dress well ya karena kan kita, udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, biasanya itu aku dengan pakai gaun sih gaun kayak, bahannya silk dan itu biasanya kalau malam kan dan itu di hotel itu aku
Mmm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mmm.
Pakai warna kayak hijau emerald atau pakai warna oranye yang bata gitu itu kan hangat dan mewah terkesannya kalau ketika malam. Nah, biasanya tuh aku aksesorisnya hanya pakai gelang terus juga pakai jam tangan, dan ada beberapa kayak cincin di kiri kanan biasanya kayak gitu.
Mmm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mmm. Oh, oke, nah, terus tapi kalau misalkan nih, mmm, dress code yang ditentukan itu hanyalah warna nih Kak misalnya ya, eee, besok kita pakai dress code yuk kita pakai baju warna, hijau sage misalkan gitu. Nah itu kan, mmm, masuknya juga ke warna-warna agak ke pastel gitu ya Kak maksudnya kan, dia warna-warna kalem gitu yang gak gonjreng gitu nah kalau yang kayak gitu tuh gimana tuh? Apakah Kakak juga tetap ada kompromi nih? Atau, mungkin Kakak akalin gitu supaya tetap tetap tetap sesuai atau masuk sesuai dengan, kriteria Kakak?
Mhm. Iya, benar. Oke, biasanya itu aku akalin di syal biasanya Kak. Nah, bajunya itu aku buat warna hitam cuman syalnya tuh sedikit aku besarkan di itu kan maksudnya aku pakai hijab tapi hijabnya itu aku lilit di leher terus syalnya tuh aku buat kayak dasi ku bukan dasi kupu sih kayak dasi yang menjuntai dekat dada itu kan maksudnya, sedikit lebih besar jadinya ya kan syalnya. Nah, itu biasanya aku kayak gitu.
Ah, iya sih. Mmm. Heeh heeh. Mhm. Oh, iya iya iya, mhm. Oh, iya, ya, wah, ih, lucu banget sih. <chuckles> Oh, oke, jadi biar
Jadi kayak memang bener-bener harus aku pertimbangin bahkan kayak kalau ketemu temen itu kalau misalnya aku gak punya, sebisa mungkin aku beli sih. <chuckles>
Mhm. Oh. Wow, effort banget ya ini, eee, lumayan usahanya untuk, outfit, eee, bener-bener ada apa ya? Ada effort-nya gede gitu.
Iya, karena kayak aku setiap ngaca ngelihat kayak aku cantik gitu kayak, mood-nya tuh, langsung naik berkali-kali lipat dan itu alhamdulillah biasanya itu rezeki ngalir juga jadinya Kak jadi memang kayak
Oh, mhm mhm, iya sih. Oh, gitu, ngefek ya.
iya, benar Kak jadi aku ngerasa kayak aku harus dress well di mana pun aku berada gitu. Sebisa mungkin aku harus dress well ini gitu. <chuckles>
<chuckles> Mmm, mhm, oke, berarti ini, eee, ketika Kakak sudah menemukan pakaian yang sesuai banget dengan kriteria Kakak itu, langsung mengubah hidup Kakak gitu enggak sih?

Eee, kalau untuk keseharian kayak di rumah itu aku nggak ngubah, cuman kalau misalnya nih kayak aku pergi ke tongkrongan atau acara formal atau informal yang bukan ke tongkrongan itu memang aku ubah banget yang kayak bener-bener style aku yang true autumn itu gitu, Kak. Karena mung ternyata di e true autumn sendiri itu kayak buat tone aku tuh lebih meningkat 3 kali lipat dari yang aku pakai pastel gitu, Kak. Jadi aku lebih percaya iya, lebih percaya diri, jadi kayak walaupun aku make-up hmm, walaupun aku make-up yang eng nutupin jerawat, bekas jerawat cuman kalau misalnya pakai pastel itu masih kelihatan. Sedangkan itu kayak sama sekali kayak nggak kelihatan iya, ternyata kayak warna itu sengaruh itu loh, Kak, gitu.
Hmm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Oh. Oh gitu, jadi keliatan lebih cerah? Wah! Kelihat lebih cantik ya? <chuckles> Mhm mhm. Oh, bisa ya ternyata? Wah, aku malah justru baru tau nih dari Kakak gitu. Wah menarik, bisa dicobalah, bolehlah dicoba gitu. Nah terus <chuckles> Ah oke, nah terus, eee, kalau sampai sekarang ya, Kak, ini apakah Kakak, eee, terus-terusan menggunakan, eee, personal color yang seperti itu atau sempet kayak mencoba baju-baju yang lama lagi gitu, tetep pakai yang baju lama?
Iya boleh tuh, Kak, dicobain. <laughs> Kalau untuk baju lama sendiri tuh udah banyak aku sumbangin ya, Kak, ya, ke beberapa, kayak misalnya kemarin itu ada bencana banjir itu aku sumbangin ke sana, terus ada beberapa juga yang memang kayak ada cuman 1 2 helai yang memang bener-bener aku suka banget, itu baru aku simpen. Cuman kan itu nggak setiap saat aku pakai ya? Jadi kayak masih terbilang sesekali lah aku menggunakan warna pink pastel itu. Tapi selebihnya itu udah aku sumbangin dan udah aku iya, kasih ke beberapa saudara gitu.
Oke. Hmm hmm. Wah, keren. Hmm hmm hmm. Oke. Hmm hmm. Oke. Nah aku juga penasaran nih soal OOTD gitu, yang biasanya Kakak pakai gitu. Biasanya tuh kalau untuk, eee, yang paling sering mungkin keseharian Kakak tuh apa nih momennya? Yang formal kah atau sering yang kayak santai aja, nongkrong nongkrong nongkrong, gitu?
Apa tuh? Aku ini sih, seimbang ya, Kak. <laughs> Nah biasanya tuh kalau, eee, aku udah acara formal, itu biasanya tuh aku pasti menyempatkan waktu untuk nongkrong atau sekedar untuk ngobrol sama temen doang, kayak 2 3 orang. Nah biasanya itu memang aku ini ya outfit-nya itu kayak aku pakai memang blazer terus juga pakai rok
Momen-momen yang sering sehari-hari? Oh seimbang, oke oke. Mhm. Mhm. Mmm. Oke, oke oke. Heeh. Heeh heeh. Heeh, Itu untuk yang formal?
Iya, formal informal itu biasanya aku udah membiasakan. Terus juga pakai kemeja juga heeh, bener, karena kan aku juga nggak tau kan kapan waktu aku ketemu sama mereka ketemu client aku tiba-tiba, itu kan memang kalau keluar itu memang harus dress well menurut aku gitu.
Oh. Oh gitu, jadi samain ya? Hmm. Oh, oh gitu, oke jadi harus siap kapan aja ya? <chuckles>
Yap bener, bener banget.
Mhm hmm, oke terus, eee, ada enggak sih, Kak, kayak e kompromi atau mungkin Kakak mencoba, "Ya udah deh pakai baju ini enggak papa," gitu, ketika Kakak keluar gitu?

Lebih ke ini sih Kak, kayak kalau sekarang ini kan lebih ke dia bawa beberapa pakaian yang warnanya tuh, se cocok nggak sama si ngebadan orang yang lagi dia di apa ya dicobainnya gitu. Jadi kayak, "Ini bagus gak untuk ini, cocok nggak?" Jadi lebih ke kain sih waktu itu. Dan waktu itu memang diharuskan menggunakan pakaian warna netral, kayak misalnya hitam, putih gitu. Nah kemarin itu aku pakai warna hitam, karena kan hitam sendiri tuh buat netralin kulit banget gitu kan daripada putih, nah itu sih, lebih kurangnya itu kayak nggak ada pengaplikasian, cuman kayak, memang udah ada tersedia kain yang warna-warna yang sesuai dengan rona warna, eee, manusianya sendiri gitu.
Mhm. Oh, iya, ya ya. Heeh. Mhm mhm. Oke, kebayang. Mhm? Heeh. Heeh heeh, oke nah dari situ Kakak cobain dan ternyata apakah itu berbeda banget dengan Kakak sehari-hari?
Iya itu beda banget 180 derajat sama aku, bahkan kayak ternyata selama ini aku tuh nggak pastel banget orangnya, ternyata kayak yang warna strong gitu loh Kak.
Wow. Wah, <chuckles> menarik. Ah. Mmm, mhm. Oke. <chuckles> Jadi selama ini Kakak lebih suka yang pastel, nude-nude kayak gitu?
Dan <laughs> Iya, kayak gitu. Lebih ke biru pastel atau pink pastel gitu, warna-warna kayak gitu sih gitu. Ternyata nggak cocok sama aku gitu.
Oh. Mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Wow. Oke, nah setelah menerapkan, e gaya pakaian yang berbeda nih dari biasanya gitu, apa nih yang berubah dari Kakak? Apakah mood-nya berubah, terus atau mungkin, e apa ya, pandangan orang lain terhadap Kakak itu juga berubah gitu?
Iya, dari pandangan orang lain itu berubah karena orang ngelihat aku, dan mengenal aku itu memang sebagai sosok yang misterius, terus juga ngeri ngelihatnya itu kayak sebagai independent woman, yang rich girl, terus kayak old money kayak gitu-gitu, cuman kayak ternyata memang nggak sesuai dengan warna aku yang dulu gitu. Nah pas aku ubah itu kan maksudnya aku ngubahnya itu memang bener-bener dari isi lemari aku bahkan sampai kayak
Hmm. Oke. Heeh. Mhm mhm. Oh waduh <chuckles> mantap. Ah iya kebayang sih.